C'est ça, tu les entoures, bah, par exemple si tu es à la plage, tu as tu as tu as ton haut de maillot et puis tu l'utilises pour faire une jupe, donc tu le tu t'en tu entoures autour de toi et tu fais un nœud et tu peux marcher comme ça voilà, heu, avec une, heu, jolie jupe et sinon tu
Mmh. Mmh. Mmh. D'accord et puis, tu peux à mettre un petit ou alors un petit haut aussi, parce qu'ils ont des hauts à des des hauts un petit peu courts aussi, sont jolis hein. Mmh.
Ouais. Ouais ouais, ça c'est très joli pour, heu, ben les jeunes filles qui ont des vat des ventres très plats. <laughs>
Oui c c'est ça, c'est c'est ce que j'allais dire, parce que ben, effectivement, après, heu, heu, s'il y a un petit bourrelet, c'est c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Mais heu
<laughs> Voilà. Non mais je pense que tous les corps peuvent trouver à leur goût en Inde, tu vois? Parce qu'il y a vraiment, heu, toutes sortes de de formes et je trouve que c'est vraiment ça qui est bien, c'est qu'il y a du choix et heu, tout le monde peut trouver son bonheur. Donc heu, moi j'ai vraiment ramené, heu, presque de quoi vendre tellement, heu, vois en même temps c'est c'est pas cher du tout. Voilà c'est ça. C'était pas cher et puis je je craquais toujours, ouais sur un nouveau modèle, un nouveau coloris, heu, c'était aussi un vraiment un plaisir de pouvoir, heu, voilà faire d faire du shopping, heu, là-bas et puis et qu'est-ce que j'ai eu comme influence aussi? En Thaïlande aussi, j'ai acheté des choses, donc c'est un c'est vraiment
Ah oui. <giggles> C'était pas cher peut-être aussi, hein? Oui. Oui. Alors en Thaïlande c'était voyage aussi? Ah c'était pas pour le travail? D'accord. Mmh.
Voilà c'est ça. C'est, heu, c'est c'est aussi tout un autre style. Ouais c'est ça, c'est, heu, c'est différent, heu, des vêtements indiens et en même temps ça a beaucoup de charme. C'est pareil, c'est très coloré, ça peut être aussi artisanal. C'est souvent des choses qui sont fabriquées dans le nord de la Thaïlande, donc moi j'ai visité plutôt le sud, mais dans les boutiques il y avait quand même, heu, des belles jupes et heu, donc évidemment j'en ai j'en ai ramenées et je pense que dans z c'est comme ça qu'en fait finalement maintenant, heu, les habits que j'ai chez moi ici, heu, <chuckles> là où j'habite, c'est vraiment des habits qui viennent un peu de partout et qui, heu, peuvent me rappeler aussi des souvenirs et heu et aussi je pense que je garde, heu, oui une grande influence. Moi j'habite en Scandinavie.
Bah ça doit être joli aussi. Oui, mmh. Mmh mh. Ah d'accord.

Moi, j'étais en Andalousie, donc heu, dans
Ah oui, dans le sud, heu, de l'Espagne, oui. C'est ton alors, je me permets de te poser une question, c'est ton métier qui t'a amené à à à habiter, parce que là, je je comprends qu'effectivement, heu, parce que quand on est touriste, on on peut être intéressé, enfin, cela dit, heu heu, par, heu, des choses qu'on trouve jolies, mais de là à être influencé, c'est b heu, faut quand même un une certaine imprégnation, quoi, tandis que toi, heu, comme j'ai l'impress d'après d'après ce que tu me dis, tu as habité dans dans différents pays, donc évidemment que là, il y a une influence, heu, plus importante, quoi. C'est ton métier qui t'a oui.
C'est ça, après Mmh mh. Oui, c'est pas c'est sûr, c'est sûr. Quand on habite dans un pays, heu, pendant quelques années, évidemment, on est beaucoup plus imprégné. On fait un peu avec, heu, les boutiques qu'il y a autour, mais je pense que, chaque fois, moi, il y avait des choses, par exemple, que je trouvais, heu, en Espagne que je n'aurais pas du tout trouvées, par exemple, en France et heu, c'est vrai que, du coup, je pense que ça m'a ouvert un peu aussi, heu, mes goûts, finalement, de de différentes, heu, influences et heu, je dirais qu'en voyage, c'est pareil aussi parce qu'en Inde, je n'y ai pas habité, mais par contre, là, heu, j'ai acheté beaucoup de beaucoup de robes, heu. <chuckles>
Mmh. Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr, mmh mh. Ah oui! Alors qu'est-ce que tu as acheté en Inde? Parce que moi moi, j'ai j'ai j'aime beaucoup les les les tenues indiennes, heu, les je sais plus comment ça s'appelle, là, les j j je trouve que c'est leurs leurs tissus sont magnifiques et c'est c'est c'est très joli, heu, c'est c'est très élégant, très féminin, heu, leurs tenues. Alors explique-moi. Ouais mmh.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est souvent c'est souvent des longues robes, donc moi, j'aime beaucoup les longues robes et c'est vrai qu'il y a différents, heu, matériaux, heu, dans le sens où on peut acheter des longues robes en coton, heu, qui sont très, très légères, très, très féminines et ce qui c ce qu'il y a en Inde, c'est que c'est très, très coloré, donc c'est ça que moi, heu, j'adore. C'est que vraiment, heu, là, au niveau des couleurs et des des motifs, il y a il y a beaucoup de choix et puis, aussi, j'ai acheté beaucoup de paréos, donc là, heu, vraiment, j'ai une collection, heu. <chuckles>
Oui, oui. Moi aussi, oui. Mmh. Oui, mmh. Oui. Alors, les paréos, c'est les c'est les hauts, c'est ça? Qui c'est ça ou non, c'est le b c'est explique-moi, ouais, mmh.
Non. Les p les paréos, c'est plutôt comme, heu, juste un grand bout de tissu rectangulaire qu'on peut mettre, heu, soit en jupe, soit en robe, selon comment on décide de l'utiliser et c'est pour aller à la plage, en général ou même pour être chez soi. Heu, voilà parce que c'est vrai qu'il fait très chaud en Inde, donc heu, quand tu mets un paréo, c'est très agréable parce que c'est tout léger et heu, ils vendaient vraiment des paréos, mais de toutes les couleurs, heu, vraiment, heu, magnifiques.
Oui. D'accord. Mmh. Oui. <gasps> Ah oui et et t et tu les comment tu les, heu, tu les positionnes autour de ta taille, heu, tu tu fais un petit nœud? Tu